ใช่ ให้มองเป็นเหตุและผล มองตามความเป็นจริง อย่าไปมอง บางทีถ้าเรามองด้วยอารมณ์อะ เรามองแบบใช้อารมณ์มองอะมันจะต่างกันนะ อา ถ้าเราใช้ด้วยเหตุผลมองเหมือนคนนอกมองเข้าไปอะ เออ หรือไม่ ใช้เป็นพวกแบบว่าอันนั้นนะ ผู้บริหารจัดการการเงินอะ มาดูเรื่องการเงินเราเนี่ย เราจะมานั่ง คิ เราเคยเป็นเหมือนกันนะ เคยเครียดนะไม่ใช่เคยไม่เครียดเรื่องการเงินเนี่ย อืม ก็คือมานั่งเขียนเลย ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง โอ้โฮ เขียนเลยนะ อ่า รายได้มากี่ทาง รายได้มีอะไรบ้าง แล้วมันรั่วไปทางไหนเนี่ย มัน อะไร มันไม่พอเนี่ย อา อันไหนที่พอที่จะแบบวงออกไปได้ ก็วงออก ฆ่าออก อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม เออ ๆ ๆ อา อืม อือฮึ
อันนี้ก็จะแบบทำได้เนาะ เป็น ดูแบบเป็นเหตุและผล เป็นตรรกะไป
อา แล้วถ้าสมมุติเครียดเรื่องงานล่ะคะ?
เครียดเรื่องงานเหรอ? หมายถึงว่า งานเยอะ หรือว่า <laughs> มัน
อืม งานมันเครียดค่ะ งานต้องดีลกับผู้คนแล้วมันเครียด มีแต่คนทำงานไม่เป็น คนแบบขี้เกียจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา อ๋อ เคย ก็เคยเหมือนกันนะ บางทีเนี่ยเราเคย ตอนนั้นเคยทำงานที่ร้านอาหารเนาะ ก็คิ ก็ ม เนี่ย มีประมาณนี้แหละ เพื่อนเอาเปรียบ อืม ก็คือแบบปล่อย ปล่อยให้เราทำ อืม ก็ไม่ทำ
แล้วเราคิดยังไงดี? <chuckles> ทำเท่าที่เราทำได้ ทำหน้าที่ของเราไป อือ
ก็ ก็ ทำเท่ากันจะไปทำทำไม ทำเท่าที่เราทำได้ เออ ทำหน้าที่ของเราไป ทำที่ เท่า เท่าที่เราทำได้ เพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรา มันเป็นปัญหาเจ้าของร้าน
อืม อ่า ไม่ แล้วถ้าสมมุติเราเป็นอยู่ในตำแหน่งเจ้าของ หรือตำแหน่งหัวหน้าล่ะ?
เรา เรา อืม ถ้าตำแหน่งเจ้าของก็เรียก มา คุย เออ ทำอะไร หรือไม่ก็ลดเงินเดือน ก็ให้ตามผลงาน เอาจริง ๆ ให้ตามผลงานจริงนะ ก็คืออย่างสมมุติว่า อ่า มีคนเนี้ยทำงานขยัน คนนี้ทำงานขี้เกียจ ใช่ไหมคะ อ้าว เรียกมาคุยเลย เออ แล้วก็บอกว่า "อ่า ก็จ่ายตามผลงานอะ เอาไหมล่ะ?"
อืม อืม อือฮึ อืม ก็คือแก้ไปตามปัญหาที่มันเกิดขึ้น ใช่ไหม? อืม
แก้ไปตาม เฉพาะหน้า อย่า อย่าไปคิดเยอะ เออ ก็แก้เฉพาะหน้าไป อะไรเงี้ยค่ะ เอ่อ พอมันมีอะไรเกิดขึ้น ก็มองแค่ตรงหน้า แล้วก็แก้ตรงหน้า อย่าไปคิดแบบเกินเลยไป หรือเอาแบบ ค บาง บางคนอะคิดไปเองเนาะ คิดเกิน
อืม อืม

เราจะต้องแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นบวกให้ได้ เออ หรือไม่เราก็จะต้องทำตัวเป็นคนแบบว่า เฮฮา บ้าบอไร้สาระไป คนที่พลังงานลบ เขาก็จะไม่ค่อยอยากมาคุยกับเรา เออ เราก็คือต้อง อ่า พยายาม อะ เหมือนคนบอกว่า เอ่อ บางคนน่ะที่เขาจะมีพลังงานลบอะ เขาก็จะดึงเราลงใช่ไหม เออ แต่เราก็ต้องแข็งแกร่งพอที่แบบว่าเราจะดึง เราก็มีสิทธิ์ที่จะดึงคนที่เป็นลบให้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะ ถ้าเราแข็ง
<chuckles> เออ ใช่ อืม อืม เราก็พยายามเอาพลังงานบวกของเราเข้าสู้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเรายัง ไม่ แข็งแรงพอก็แนะนำว่าอย่า เนาะ <chuckles> อย่า เพราะเดี๋ยวเราก็
<laughs> เออ อะ ออก เอาตัวออกห่างมาดีกว่าถูกไหม? อืม
ถูกค่ะ แล้วเราก็จะดำดิ่งอะไปกับเขาด้วยนะ เหมือนบางทีอะ เวลาเราจะช่วยคนที่ตกน้ำอะค่ะ ถ้าเราว่ายน้ำไม่แข็งเนาะ ก็โยนอะไรไปให้เขาเกาะแล้วกัน อย่ากระโดดลงไปเนาะ กระโดดลงไป
ก็อย่าไปช่วย อืม อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเนาะ จริง ๆ แล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแหละ ก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นถูกไหม?
อืม ใช่ เราช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน บางทีเราก็ห่วงคนอื่นจนเราก็ลืมตัวเองอะเนาะ <chuckles> เออ
<chuckles> เออ รู้วิธีในการช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเองก่อน แล้วก็นั่นน่ะแหละ น่าจะทำให้เราสามารถส่งต่อสิ่งดีดี แล้วก็พลังงานบวกให้กับคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะ?
เออ จริง ๆ ง่าย ๆ เลยก็คือ หัด หัดมองอะไรให้มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เนาะ หรือไม่อีกวิธีหนึ่งเลยนะที่แบบง่ายมาก ๆ เลยนะ ถ้ามันมีเรื่องอะไรเครียดมาก ๆ กดดันมาก ๆ เนี่ย อะ ก็คิดไปเลยว่า เออ เอาเหอะ ยังไงก็อยู่ไม่ถึง 100 ปีหรอก อืม เดี๋ยวก็ ตายกันหมดแล้ว จะไปเครียดอะไร หนักหนาใช่ไหม? อะ คนที่ทำให้เราโกรธแค่ไหนก็ตามนับอายุเลยเนี่ย อยู่ได้กี่ปี อ้อ ไม่เกิน 20 ปี เดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ไปแล้ว ไม่โกรธแล้ว เราเคยมี มีป้าข้างบ้าน ทำตัวสร้างความปวดหัวให้ฉันมาก คือแบบ เขาเดินมาบอกกับเราอะ เขาบอกว่า "เธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะ"
อืม <chuckles> เออ เออ เออ เออ อืม <chuckles>

เขา เขา เขาไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ เขาบอกว่าคนที่เนี่ย มันเป็นเหมือนแบบว่าหมู่บ้านเนี้ย มันจะเป็นหมู่บ้านสำหรับคนแก่เนาะ แล้วเรายัง เด็กอยู่ <giggles> แล้วบอกว่า "เธอ ช ให้ฉันขอพูดอะไรหน่อยนะ" "อา ค่ะ อะไรอะ?" เขาบอกว่า "เธอไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่นะ" อ้าว ทำไมอะ? "เธอยังอายุน้อยอยู่เลย ที่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านของคนแก่ที่เขาอยู่กัน แล้วที่เขาไม่ได้ต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายสูง ๆ อะ เธอยัง ทำ งานได้อยู่" เหมือนประมาณว่าเราไป เออ
<giggles> อ้าว ทำไมน่ะ? เออ แล้ว? อ้าว เหมือนว่าเราเอาเปรียบเขาเหรอ?
เออ ประมาณอย่างงั้น ใช่ไหมคะ เราก็แบบ เอ่อ สามีเราอยู่ที่นี่ แล้วบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านของคุณแม่ ใช่ไหม แม่เขาก็อายุแบบจะ 90 แล้วอะ แล้วแม่เขาก็ให้มาอยู่ ใช่ไหม อืม
อะไรอะ? แล้วมันไปเกี่ยว ไปเดือดร้อนอะไรกับคุณป้าเขาอะ <laughs> เนี่ย พวกป้าข้างบ้านน่ะ ที่จะเอาพลังงานลบมาให้คนอื่น
อ้าว ก็เดือดร้อนป้าข้างบ้านไง อะฮะ เห็นไหม ถ้าเกิดเราเป็นคนคิดมาก <chuckles> ถูก แล้วทีเนี้ย อา เราก็โกรธเหมือนกันนะตอนแรกอะ แล้วเรา ถ้าเกิดเราอะคิดมาก เราก็จะเครียด ใช่ไหม เราก็บอกว่า ป้าว่า "ป้า ป้าไปคุยกับที่ออฟฟิศเลยไป อา หนูเนี่ยไปผ่านขั้นตอนการคัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เขาบอกว่าหนูอยู่ได้ แล้วถ้าเกิดว่าป้าคิดว่าหนูอยู่ไม่ได้ ป้าไปออฟฟิศเลยนะ ป้าไปบอกเขา อืม ว่าหนูอะอยู่ไม่ได้แล้วให้เขามาบอกหนู เดี๋ยวหนูจะไม่ หนูจะได้แบบย้ายออกไป หรืออะไรก็แล้วแต่" เออ
เออ อืม เออ อือ ๆ ๆ เออ <giggles> อะ เราก็สู้กลับ เอาจริง ๆ การ การที่เราก็มี มันมีสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งอะเนาะ มันก็จะทำให้เราอะสามารถต่อสู้กับพลังงานลบ ๆ เหล่านี้ได้ ที่เรา จะเจอในชีวิตประจำวัน ที่มันก็ต้อง
<laughs> อ้าว ใช่ อา <chuckles> ใช่ แล้วถ้าเกิด ถ้า เออ แล้วถ้าเกิดว่า ออฟฟิศเขาไม่ได้มาบอกให้เราย้ายออกอะ แล้วป้าทนไม่ไหว ป้าก็ต้องย้ายไปอะจ้ะ หนูก็ไม่ย้ายอะ <giggles> เออ
ต้องฝึกกันเนาะ เออ เราก็ต้องสู้เนาะ อยู่โลกนี้ได้ไม่ง่ายเลยจริง ๆ พะละ แบบพลังงาน พลังจิตต้อง แข็ง จิตต้องแกร่ง
เออ แล้วทีนี้ ใช่ แล้วก็ แล้วทีนี้เราก็ เออ มองป้า ป้าก็อายุประมาณแบบ 80 กว่าแล้วเนาะ โอ้ ไม่นานแล้วแหละ ก็คงไม่เป็นไร ไม่ถือสา อืม ถูก นั่น
เออ เดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว เออ ก็เป็น เป็นวิธีคิดที่ดี <chuckles> เดี๋ยวเขาก็จากโลกนี้ไปแล้ว เหลือไว้ แต่ ชื่อเสียงเรียงนาม
อืม ใช่ <laughs> เออ จะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้? คือชื่อเสียงอะ ลูกหลานก็ไม่มาเยี่ยม แล้วยังจะมาสร้างปัญหาให้ข้างบ้านอีก
เออ เออ เออ เอ่อ โอเคค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ ที่มาเล่าประสบการณ์เนาะ ที่ทำให้สุขภาพจิตดีให้ฟังนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากเลย ไว้ถ้ามีโอกาสก็มาคุยกันใหม่นะคะ
อือ